Biasa dengerin musik itu di Spotify, di YouTube atau ada aplikasi lain Kak?
Biasanya sih ini tergantung ya Kak, kalau Spotify bisa gratisan jadi aku pakai Spotify tapi kalau misalkan lagi ada promo kayak Apple Music itu juga aku pakai Apple Music dan menurut aku Apple Music itu suaranya entah kenapa lebih bagus dari Spotify Kak, iya tapi kan dia berlangganan harus berlangganan ya Kak, kalau Apple Music tuh jadi aku jarang sih pakai Apple Music, kalau kecuali lagi ada kayak promo misalkan gratis atau misalkan berlangganan 1 bulan nanti dapet free berapa bulan kayak gitu, mhm.
Mhm. Mhm mhm. Lebih bagus ya, oke. Heeh. Ya sering itu kayaknya, sering tuh kayak gitu. Nah kalau misalnya nemuin musik baru lebih gampang dimana Kak? Lebih gampang di Spotify, YouTube, atau Apple Music Kak?
Baik. Kayaknya mungkin Spotify kali ya Kak, pokoknya setiap aku masukin tuh kayak ada lagu baru malah kayak ada yang, belum pernah aku denger tiba-tiba loh ternyata enak gitu <chuckles> lagunya, heeh, kayak yang oh yang viral lagi sekarang yang kayak Another Love itu juga aku taunya dari Spotify Kak.
Mmm. <chuckles> Oh jadi emang si Spotify itu algoritmanya bagus ya untuk nyari musik baru ya?
Mhm. Iya betul iya betul betul menurut aku bagus sih dan dan akhirnya yang dia saranin tuh sesuai gitu Kak, ama selera kita, nggak nggak kayak melenceng jauh gitu, aku juga bingung sih itu.
Bisa gitu ya? Kayaknya udah mempelajari apa yang Kakak, denger gitu ya jadi dia kayaknya menyimpulkan gitu ya? Nah Kak, kalo kalo misalnya Kakak, suka musik rock gitu gak? Atau musik lain di luar pop, eksplorasi gitu Kak?
Iya iya betul. <chuckles> Betul betul. Kayaknya kalau kalau rock enggak deh Kak, kayaknya nggak terlalu masuk sih ama aku mungkin beda selera ya, ada orang yang suka tapi kalau aku sih, nggak terlalu suka mentok-mentok itu di Muse Kak, kayaknya aku.
Mmm. Iya. Oh di Muse paling ya, emang kalo Muse musiknya juga, eee, ada sedihnya, ada kerasnya gitu jadi variatif ya?
Iya. Nah iya betul, sama kayak Evanescence juga kan, walaupun mhm, walaupun apa, agak ada rock-rocknya sedikit tapi karena mungkin vokalisnya perempuan ya jadi aku itu masih bisa masuk.
Evanescence, iya Evanescence. Mhm. Kalo di apa namanya, band Indonesia menurut Kakak, yang mirip kayak Muse ada ga Kak? Saya pengen dengerin nih kayaknya.
Kayaknya Muse, aduh siapa ya kayaknya aku belum nemuin deh Kak, kalau band apalagi belakangan ini kayaknya aku nggak terlalu ngikutin band dan malah yang sekarang tuh lebih banyak muncul tuh vokalis solo gak sih kan, yang viral-viral sekarang untuk di Indonesia iya kayaknya yang band tuh si belum ada lagi yang kayaknya kayak zaman dulu kayak NOAH atau Sheila atau Nidji tuh kayaknya belum lagi yang bakal besar banget gitu.
Belum nemuin ya? Mhm. Untuk yang di Indonesia ya? Mhm mhm.